<chuckles> <clicks tongue> nagabi ka natandaan mo ayun kumbaga pero ngayon di pa nga uli na parang 1 buwan di nakasayaw pero ayun pinipilit ko kasi ano eh ah
Oo. <laughs> Oo.
nawawala na ako sa focus yung nabanggit ko nga sayo may tinray ako <gasps> kaso fail eh, di umano nalang ako nag-ano na lang oo nag quit na lang ako kasi lugi.
oo. Ayos lang.
Oo.
Oo, sayang oras pero akin lang sabi din ng mga, ah bagong nakapasok ng mga long-term or mga full-time job sa online ay talagang maraming rejection daw muna talaga. Tapos hanggang sa nasanay ka na 'di na ang masakit sa 'yo, 'pag na-reject ka, 'pag na-reject, okey na bahala na next naman, ganon, kaya ngayon, ayan.
Mm. Yan yung ano, oo. <gasps>
Oo. 'Di ba?
Yan yung magandang ano na na na kailangan ko pang matutunan.